الصراحة، لأ خالص، ما فكّرتش إن أنا أعمل كده، يعني، آآ، ما أعرفش أصلًا إن أنا ممكن أعمل ده أو إنه ممكن يكون ده متاح، آآ، في النطاق حواليّا، بس يعني فِكرك إن دي فعلًا آآ، الصراحة دي فكرة ممتازة، يعني لو أنا كوّنت صداقات عربية أو ناس يعني بيتكلموا عربي زيّي، أكيد هيفيدني، الصراحة ما جاش في بالي خالص الموضوع ده.
امم. امم. امم، هو طبعًا في البداية الموضوع خُدي بالِك هي في البداية بتحسّي إن أنتِ، آآ، آآ، تايهة، تحسّي إن أنتِ حاسة إن الموضوع كبير، حاسة إن أنا رُحت إيه اللي عملته في نفسي ده؟ أكيد طبعًا ده في أول أيامِك جه لِك الشعور ده، اللي هو إيه اللي أنا عملته في نفسي؟ ما أنا كنت قاعدة في مصر معزّزة مكرّمة، في وسط أهلي وناسي باكل فول وطعميّة واتغدّى
ه آه بالضبط، بالضبط.
آه، واتغدّى كشري وبتاع، لأ، فأنتِ بتحسّي إن أنتِ خدتِ قرار غريب، وقد يكون الق القرار ده هو اللي هيغيّر حياتِك، أو مش قد يكون، ده هو اللي هيغيّر حياتِك لو أنتِ كمّلتِ في نفس ال اللي أنتِ بتسعي له، الحقيقة إن إن إن في البداية الغربة، آآ، في مشاعر متلخبطة ما تعرفيش إذا كنتِ أنتِ خدتِ القرار الصح والَّا القرار الغلط، ولكن بعد فترة